Đúng rồi.
Ừm, vậy thì bạn có nói về cái sự, ờ, ờ, Đen Vâu, cái hoàn cảnh của Đen Vâu trước khi thành một cái Rap star, một ngôi sao nhạc Rap, đó. Vậy thì có phải là cái sự kiên trì, cái sự nỗ lực của họ, cái sự vươn lên của họ cũng là nguồn cảm hứng cho bạn hông?
Đúng rồi. Ừ, thì, ờ, mình á, bản thân của mình luôn luôn là mình luôn tìm hiểu nè và mình luôn có ấn tượng với những cái ngôi sao mà họ thành công, gọi là, đi từ con số không luôn á, thì mình rất là ấn tượng và mình hay để ý tới những cái trường hợp như vậy. À, thì mình thấy là, à, thì mình rất là ngưỡng mộ cũng như là, ờ, mình có thể là, ờ, s lấy đó để làm một cái, à, kiểu như, là một cái bài học và một cái động lực khi mà ví dụ như là mình gặp khó khăn, mình gặp vấp ngã hoặc là, ờ, cái xuất phát điểm của mình không được tốt nhưng mà mình cứ phải là cố gắng và cứ nhất ph nhất là theo đuổi đam mê thôi.
Đúng.

Ơm, thực ra bây giờ là trong đầu mình cũng không có chạy được hết những cái bài đó á, y, thì để mình, ờ, mình mình xem nào, ừm, thực ra là trong trong đầu mình tự nhiên hồi nãy mình có trò chuyện với nhau về "Đưa Nhau Đi Trốn" á, thì nó có là, kiểu như, là "Em dạo ổn không? Còn đi làm ở công ty cũ?" á. Những cái cái cái bài đó, kiểu như là, khi mà mình, ờ, khi mà mình mệt mệt á, khi mà mình đi làm mệt mệt mà, kiểu, mình cũng, ơ, chán chán công việc á, thì mình cũng hay tự hát cho mình vậy á "Trời ơi dạo này ổn không? Còn đi làm ở công ty cũ không?" Kiểu, như vậy á.
Ừm. Ờ, rồi. <laughs> Ừ, cái bài hát đó dành cho rất là nhiều người, đúng hông bạn? Đặc biệt là cái môi trường công sở, công ty này rất là nhiều người gặp phải tình trạng y chang như bài hát đó luôn. <laughs>
Đúng rồi. <chuckles> Đúng rồi, kiểu như, nghe nà nó có sự châm biếm, mà, kiểu như là, mình cũng thấy á, vui vui, kiểu như là, có một người đồng cảm vậy á. À, nhưng mà cũng có một cái điều thú vị của Đen Vâu mà, ờ, mình nghĩ là c bạn cũng sẽ biết đó, đó là, ờ, Đen Vâu trước đây thực sự là rất là nghèo nha. À, bạn có biết Đen Vâu là một người thợ mà quét rác á, nhặt rác mà vớt rác ở dưới ở vịnh Hạ Long hông?
Chính xác. Nhân Đúng rồi, ừm, có thể gọi là nhân viên dọn vệ sinh môi trường. <chuckles>
Đúng rồi, chính xác cái thuật ngữ đó, thì đó cũng là một cái tấm gương, kiểu như là, dốc lòng vì đam mê thì sẽ có thành công thôi.
Ừ.

Ừm, thiệt sự nha. Vậy thì có phải là bạn yêu thích Đen Vâu ở âm nhạc không hông? Hay là do cái cách sống của bạn ca sĩ Đen Vâu này, một cách sống rất là hay, bạn cũng ảnh hưởng đến cách mà bạn thích nữa?
Ừm, wow. Một câu hỏi rất là hay luôn, thì, ờ, ờ, đối với bản thân mình á, Đen Vâu không những là có cái tài năng về Rap, mà mình thấy rằng là Đen Vâu là một cái mẫu, gọi là, ừm, idol lý tưởng luôn á. Kiểu như là, về đời tư á thì rất là trong sạch, sạch sẽ, không có muốn là sử dụng cái, ờ, cái cái cái scandal để đi lên, đánh bóng tên tuổi của mình như các nghệ sĩ khác. Ờ, ngoài ra á mình cũng thấy là Đen Vâu rất là tích cực trong cái công việc làm thiện nguyện luôn, ờ, bạn có biết có một cái, à, bài hát mà Đen Vâu dành hoàn toàn cái doanh thu của mình để tài trợ cho những trẻ em ở miền núi, xây trường, nấu những bữa cơm cho em hông?
Ừm, đồng ý. Ừm, thiệt nha.